Perdonar, la verdad, perdonar es más más más sencillo, o sea, cuando alguien hace algo, siento que normalmente no me tomo las cosas a pecho, casi siempre soy una persona como muy a la ligera, eh, que
Okey. Se se escucha, ¿eh?, por tu por como platicas se escucha que sí, sí lo eres.
<chuckles> Sí, me me me pasa algo y digo: "Es que tú tuviste tus razones, yo te entiendo, entiendo por qué lo hiciste", pero pedir perdón se me hace muy complicado porque digo: "Ah, es que no sé si todas las personas pudieran llegar a decir: 'Okey', pero no sé qué tanto daño le hice o no sé si realmente lo arruiné", o sea, como que me pongo a dar muchas vueltas en mi mente y y digo: "Híjole".
Okey. Sí. Ujú. Uy, ey qué buena, ¿eh? Porque digo, perdón que te interrumpa, pero hay gente que no pide se le hace más difícil pedir perdón por temas de ego.
Ajá, sí. No, no, no.
Pero fíjate que que que qué buena qué buena analogía tienes ahí de: "Es que no sé qué tanto dañé", ¿no?, "No sé qué tanto qué tanto hice".
Creo que es más tema de inseguridad, de "No sé si la arruiné, no sé si la verdad va a seguir siendo mi amigo", pero bueno, te
<laughs> Yo lo veo más como empatía, ¿eh?, no te preocupes, yo lo veo como empático, no te sientas mal. Y y ya que resuelven este conflicto, este, o al menos esa vez, ¿hicieron algo para asegurarse, pues que la relación estaba normal o para prevenir como que se volviera a repetir o algo?
<chuckles> Tal vez sí, tal vez sí. Fíjate que siento que tenemos tanta confianza que realmente fue un perdón, en ese momento que nos que nos dijimos perdón, fue bien sincero, o sea, lo terminamos de hacer, luego, "Ah, tómate una cheve", y nos tomamos cada quien un y listo, o sea, ya estábamos de que, así de que tomando y luego en la en la playa y así, estuvo estuvo bien tranqui la verdad después, muy tranqui.
Mm. Sí. <chuckles> Sí. Ayudó mucho el contexto, ¿no?, también de: "Bueno, pues". Sí, ah.
Sí, <chuckles> "¿Cómo cómo te puedes enojar viendo este atardecer, verdad?", así como que así, así sucedió, literal, o sea, "¿Cómo estás enojado y estás viendo aquí la playa tan bonita?", ya, pues sí es cierto.
<laughs> Claro. Sí, pues sí. Y qué bueno, ¿no?, habla mucho también de cómo son los 2, tanto como personas como amigos.
Sí.